Oh, oke. Nah, mungkin ini kali ya, Kak, aku pengen tahu gitu kan, Kakak udah lama banget nih ya, 2,5 tahun gitu kan. Ada nggak sih yang kayak tips atau mungkin, apa ya, saran lain gitulah yang bisa, eee, apa gambarin gitu kalau misalnya pertama kali nih join komunitas itu harus gimana sih?
Oh, boleh boleh boleh, ngan banget tuh. Oh, iya. <laughs> Oke, pertama kali join komunitas memang carilah komunitas yang, mmm, sesuai dengan kamu ya. Bisa jadi misalnya kamu emang hob emang mau Gen Z-Gen Z aja, ya udah carilah komunitas yang Gen Z yang mana kamu cocok untuk berkomunikasi, berkonten dan membentuk bonding. Yang kedua, memang, eee, cari juga komunitas yang sesuai dengan hobi kamu. Banyak komunitas lari tapi dia fokusnya beda-beda, ada yang memang, mmm, untuk profesional, ada yang memang sekedar untuk, apa, bersenda gurau atau mengisi waktu stres, a waktu luang dan, apa, menghilangkan stres gitu kan. Nah, pilih aja yang sesuai dengan kamu dan bisa juga ikut 2 sampai 3 komunitas dan cari yang terbaik. Mungkin dari aku sih itu. <chuckles>
Mhm. Mhm. Hmm. Mmm. <chuckles> Oke. Heeh. Oh. Mmm. Oh 2, sampai 3 komunitas ya berarti ya? Bisa ya kalau kayak gitu ya? Mhm mhm.
Iya. Bisa banget, Kak, untuk mendapatkan yang terbaik, itu bisa ikut offline mereka dulu kegiatan mungkin 1 sampai 2 kali, biar kita tahu nih gimana alur mereka, gitu.
Mhm. Oh, gitu. Iya, ternyata ini ya, agaknya ya lumayan li ribet lah ya, tapi bisa ini ya ngisi-ngisi kekosongan ya, Kak, dan juga nambah nambah temen juga ya. Heeh heeh. Aku habis dengerin Kakak nih kayak jadi ada pandangan sih cara gabung komunitas tuh kayak gimana ya. Makasih banget makasih banget loh, Kak. Mungkin lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Makasih.
Wah, tentunya dong. <chuckles> Betul. <chuckles> Iya. Siap siap, m sama-sama.

Oke, nah, aku tuh ada banget ya 1 hobi yang udah aku jalanin ya selama kurang lebih, kalau dihitung di tahun ini, itu udah 2 1/2 tahun nih, Kak. Aku tuh hobi i hobi banget lari ya, lumayan lama. Nah, jadi aku tuh lari awalnya ya memang cuma, mmm, pengen meredakan stres ketika, mmm, setelah kerja gitu kan. Awal-awalnya hanya, mmm, lari sekitaran komplek yang apa, jarak atau kilometernya itu rendah ya, mungkin sekitar 2 sampai 3 kilometer. Nah, kemudian naik nih jadi 5 kilometer juga, akhirnya naik lagi terus-menerus. Nah, sempat pada ada di titik kayak, aku kayaknya bosan deh kalau lari sendirian gitu kan, Kak. Nah, sampai suatu ketika aku tuh ngelihat orang-orang di kotaku ya, itu kayak, mmm, punya perkumpulan atau komunitas nah, di hobinya. Nah, jadi pada saat itu aku ngelihat dan kayaknya tertarik dan seru deh kalau misalnya, mmm, apa, gabung suatu komunitas. Nah, jadi aku tuh mengawali lari aku tuh sebenarnya nggak dari komunitas ya, Kak, memang hobi yang meredakan stres, gitu.
Mmm. Lumayan lama ya. Oh, hmm. Hmm. Mmm mmm. Hmm. Mmm. Hmm, gitu. Heeh. Oh, komunitas gitu ya? Oh, heeh. Mmm, hmm. Nggak sengaja gak ya? Berarti kalau kayak gitu tuh? Siar heeh.
Betul betul, nggak sengaja nggak sengaja awalnya. Hmm.
Itu awalnya kayak suka lari pagi atau lari sore gitu sih, Kak?
Nah, awalnya tuh memang aku suka banget yang namanya tuh lari pagi, ya. Jadi, mmm, lari pagi ini aku di sekitaran komplekku. Biasanya Senin sampai Jumat tuh aku lari pagi, beneran lari pagi, mmm, tapi memang jaraknya yang rendah, ya. Nah, ketika, eee, misalnya akhir pekan, Sabtu dan Minggu, biasanya aku tuh sering banget ke stadion yang ada di dekat rumahku, karena pengen kayak ah, apa, Kak? Ap mmm, nah, di situ
Hmm. Mmm. Mmm, ketemu orang nggak? Heeh Ketemu orang nggak? Waktu coba-coba itu, heeh.
banyak banget ketemu orang, mmm, yang ramai ya, keluarga, kemudian, mmm, <tsk> apa namanya tuh, orang-orang yang ikut lari walaupun sendirian juga. Nah, sampai aku tuh ngelihatlah ada orang-orang yang ramai banget pakai baju yang samaan. Kayak, "Wah, keren juga ya kalau larinya tuh barengan," kan, Kak, mmm, dalam suatu kelompok itu kan larinya tuh. Nah, dari sana tuh kayak yang, "Wih, keren juga," nih orang-orang tuh ternyata punya komunitas lari, Kak, di kotaku di kotaku, dan itu nggak 1 tapi banyak banget, serius deh. <chuckles>
Mmm, hmm. Mmm. Mmm. Mhm, iya. Heeh. Mmm, hmm. Hmm. Nah, itu kan dari situ nih, dari kebiasaan yang nggak disengaja ya, kayak lari pagi tadi gitu kan. Terus tiba-tiba kelihatan nih, "Kok ada orang-orang pakai seragam sama?" gitu, jadi tertarik gitu kan, Kak. Nah, waktu itu Kakaknya tuh yang langsung nyamperin terus kayak mau minta gabung, atau gimana tuh pas mau kayak tertarik mau bergabung gitu? Kakaknya gimana sih saat itu?
Mmm. Mmm.